Ừm, ừm. Ờ, vậy thì, ờ, khi mà lo lắng như thế này bây giờ là có lẽ rằng là bạn đang, a, rất là, à, bất ổn này, à, có khi nào mà bạn mất ăn mất ngủ luôn không hả bạn?
Mất ăn mất ngủ thì cũng chưa tới cái mức đó nhưng mà mình lo chớ, mình lo lắng á là liệu là, ờ, mọi thứ nó có bình thường trở lại hông? Mình thì đúng là thấy là dần dần á từ từ mọi thứ cũng có tiến triển lên mà chậm quá bạn ơi. Thiệt luôn á, cái gì nó cũng chậm chạp hết á, mà mình thì cảm thấy nôn nao á, cảm thấy là, trời ơi, cái gì cũng cứ chậm chậm như thế này, hông biết chớ tới chừng nào nó mới nhanh được.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. À, nhưng mà tạm thời thì, ờ, gọi là, cái kinh phí của bạn ấy, ờ, tức là về vấn đề tài chính thì, ờ, ờ, để mà chi cho cái, ơ, doanh nghiệp này của bạn ấy, thì là chỉ là hơi thấp thôi, doanh thu nó nó kém thôi chứ không phải là đến cái mức độ rằng là, gọi là, quá căng thẳng, đúng không bạn?
Ừm. Ừ. Ừm, thật ra á là doanh thu kém nhưng mà nó kéo dài cái tình hình, à, như thế này là công ty bị thất thoát rất là nhiều tiền, đất là nhiều doanh thu so với những năm trước. Mà cứ như thế này nữa á thì nó sẽ, ơ, không có đạt được mục tiêu nè, rồi c mọi người nhân viên không có được bonus sẽ hông có được thưởng này nọ nên ta cũng nản chứ bộ. Bởi vậy thêm có nhiều cái lo lắng lắm á.
Ừm.